Ja und es äh, es ist total komisch, dass diese Probleme, äh, so lange existieren, als wäre das mit Fleiß. Also es man man müsste ja dazu imstande sein, dass innerhalb von den letzten 5 Jahren oder wie lange auch immer das schon so geht, das zu verbessern und dass das nicht passiert ist, dass es es wurde verschlimmert und und das finde ich, äh, verdächtig.
Ja, aber es wird ja nichts getan. Ja. Ja, es ist ja auch total absurd. Also du hast jetzt mittlerweile über 2.000.000 neue Mitbürger in Deutschland, aber keiner ist auf diese Idee gekommen, 2.000.000 neue Wohnungen zu bauen für unsere tollen Mitbürger. Weißt du? D darauf kommt natürlich keiner. Und dann wundern die sich, dass der Wohnungsmarkt vorher schon scheiße war. Sorry, wegen der Ausdrucksweise. Und jetzt ist er ja nur noch schlimmer. Warum wohl? Natürlich, weil du 2.000.000 Leute einfach aufgenommen hast, sogar noch mehr. Da ist doch kein Wunder, dass alles überfüllt ist.
Ja. Ja. Ja, es ist es ist echt äh, das ist das Aus diesem Grund sage ich, dass, ähm es ist äh, es sieht echt so aus manchmal, als wäre das mit Fleiß aus irgendeinem Grund den wir nicht wissen.
Mhm. Ja, es ist einfach bescheuert.
Verstehst du? Weil es einfach es kann einfach nicht sein, dass dass das nicht geregelt wird. Es es n ist, äh so was so was kann nicht
Ja gut, wer weiß, also .also ich meine Deutschland die deutsche Regierung wird einfach so krass von Lobbyismus beeinflusst, insbesondere die CDU. Und wenn da halt die ein oder andere Spende fließt, ähm, dann äh, öh, äh, Spende in Anführungsstrichen, äh, dann ja, kein Wunder. Also, kein Wunder, dass bei der CDU nicht mehr gebaut wird oder dass es nicht auch einfacher wird zu bauen und so und das Problem ist halt wirklich, es gibt halt diese Miethaie und ich finde generell, dass einfach bevor also natürlich
Ja. Ja, aber ich würde nicht sagen, es ist immer der Regierung ihre Schuld. Diese Miethaie, die nehmen die machen nur davon Profit, aber das ist ja die die nutzen das aus, aber das ist ja nicht denen ihre Schuld. Das ist die Schuld von der Regierung.
Ja, letzten Endes schon, aber es ist ja trotzdem deine eigene Entscheidung, ob du jetzt Familien rauskickst, ob du halt wirklich gar kein menschliches Gewissen hast und ob du wirklich nur auf deinen eigenen Profit bedacht bist. Also ich finde ich finde beide müssen in die Verantwortung genommen werden.
Dass die dass die das s Ja, aber diese Leute die Sache ist, dass diese Leute, ähm, so viel Geld machen und so viel Macht haben aus dem Grund, dass sie so wenig, ähm dass sie diesen Profit bevorzugen. Nur aus diesem Grund sind sie so mächtig geworden und daher überrascht es mich nicht, dass die das dass die das so machen, dass die da so wenig, äh, Mitgefühl haben, äh, weil es ist einfach denen ihre Persönlichkeit. Deswegen haben die ja so viele, ähm
Mhm.
so deswegen, ähm, gehört denen ja so viel äh, s so viele ähm, wie sagt man